เราก็บอกว่า "เออ ก็คือเพื่อน ก็เป็นลักษณะที่ออกไปกินข้าวเฮฮาปาร์ตีแชร์ความรู้สึกอะไรกันได้ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ สำหรับเพื่อนสนิทเนาะ" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอก "อ้าว แล้วแฟนล่ะ" เราก็แบบ "อืม ก็เหมือนกันน่ะค่ะ" อืม เขาก็ถามอะ "แล้วมันต่างกันยังไงอะ" ก็บอกว่า "อะ กับแฟนมันก็อาจจะแบบว่า เออ มีกิจกรรมอะไรที่แบบว่ามันอาจจะแบบเยอะกว่าเพื่อนนิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้หรือเปล่า" เออ เขาก็บอกว่า "อืม แต่ว่าโดยทั่ว ๆ ไปอะ คือเหมือนแบบ เหมือนที่ต้องทำกันบ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันก็คล้าย ๆ กันนี่ อะไรอย่างเงี้ย ก็คือกินข้าว ดูหนัง ทำกิจกรรมร่วมกันปกติ เพื่อนกับแฟนก็เหมือนกันน่ะ เออ เพราะฉะนั้นน่ะก็ไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยนี่ เออ วันเนี้ยก็ใช้คำว่าแฟนเลยได้เปล่า?"
อือฮึ อื้อฮือ นี่ คุณก็เลยหลวมตัว
<laughs> เพราะมันไม่มีความแตกต่างเยอะ อะไรเงี้ย เออ เราก็แบบ เอ่อ มานั่งคิด เออ ก็จริงเนอะ แฟนกับเพื่อนก็กิจกรรมคล้าย ๆ กัน เอ่อ คือเนื่องด้วยแบบเราเป็นคนหัวอ่อนในเรื่องความรักมั้ง เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ไง
อือฮึ อันนี้ก็เชื่อคนง่ายเหมือนกันนะ อืม สอง วัน ก็เลยแบบว่าอัปเป็นแฟนเลย แล้วเท่าที่ฟังดูอะค่ะ 2 วันเป็นแฟนเลยต๋อม หือ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรนี่คะ
อืม ค่ะ ย้อนกลับไป อา ใช่ ค่ะ